Mah, mhmm, mi ricordo beh, sicuramente mi capita mhmm, mi è capitato una volta, io gioco gioco a a basket. Ehm, era stata una una una giornata m molto faticosa per il per lavoro, per <sucks teeth> ehm, anche per alcune questioni private e ovviamente trovavo nello sport il mio sfogo, di solito. Ehm, e mi ricordo che, diciamo, ehm, uhm eravamo in difesa e il mio compagno ha rubato il pallone all'avversario, ehm, siamo andati in contropiede e lui era completamente da solo e poteva tranquillamente segnare lui, però questo è è il playmaker, quindi è la pers anche un po' il leader in campo, ehm, e ha avuto diciamo il pensiero, no, l'idea di ehm, di lasciarmi la palla quando non era necessario e farmi darmi la soddisfazione di segnare in un momento, mhmm, diciamo che era come faticoso, non sportivamente, ma proprio personale, forse l'aveva capito in qualche modo. E devo dire che avevo proprio apprezzato questo questo gesto, ehm, e mi aveva un po', uhm, calmato. Sì, sì, sì, sì. Eh, nello sport trovi tante tanti insegnamenti.
Okay. Mh-mh. Certo, uno sfogo. Okay. Okay. E quindi vabbè. Beh, bellissimo comunque. Infatti base Esatto, poi infatti se ci pensi, cioè quel gesto magari, sicuramente te lo sei portato appresso durante il resto della giornata.
Esattamente, esattamente. C'ho ripensato già durante l'allenamento stesso, ehm, ha cambiat no, perché poi, ehm, quando dal punto di vista mentale non sei al 100%, anche nello sport questa cosa si riflette, no, magari sei un pochino più contratto, sei un pochino più nervoso. <sucks teeth> E e quindi invece da quel momento lì, per il resto dell'allenamento ho giocato più di squadra, uhm, ho avuto più diciamo la la voglia di sacrificarmi per il compagno, eccetera. E poi ovviamente, beh, la giornata era quasi finita, però comunque sono andato a dormire molto più tranquillo di come non mi ero alzato diciamo. <chuckles> Quindi sì.
Mh-mh. Certo, totalmente sì, sì. O Assolutamente. <clears throat> <chuckles> Ma infatti anche nello sport, diciamo all'interno di una squadra, io ho giocato a pallavolo per esempio, la gentilezza pure lì è molto importante, no, comunque la coordinazione, il lo stare bene tra i compagni, perché
Ah. Certo.
lo vedi proprio, quando ci sono conflitti o comunque problemi, anche poi le partite, quindi diciamo il risultato della squadra peggiora tantissimo, perché ovviamente non sei in armonia, cioè non sei lì per fare un gioco di squadra, ma sei tu contro l'altra squadra e pure la tua praticamente.
Certo.